Cũng đã trường hợp mà, ờ, hầu như là À, nói chung trong cái văn hóa thì ví dụ như còn Việt Nam thì nhiều khi cái hay là các bạn lồng tiếng cũng đã rất cố gắng để mà, ờ, là chuyển ngữ sao cho nó thanh thoát á, nhưng mà nhiều khi mình hông ở trong cái tình huống đó mình cũng hông hiểu hết được. Cho nên là với những cái trường hợp mà, ờ, ví dụ như cái kịch bản của cái phim đó họ viết rất là, gọi là, tập trung vào cái văn hóa của cái chỗ đó thì mình thấy nó cũng khó để mà, ờ, gọi là, mình là một người nước ngoài so với người ta đi thì mình sẽ hiểu hết được cái mà người ta muốn truyền đạt. Thì mình nghĩ cái đó thì bạn phải, ơ, chấp nhận thôi, <laughs> cũng không có cách nào khó mà ừ, cũng khó mà, ví dụ như tiếng Việt mình cũng sẽ có những cái câu mà đem dịch qua tiếng nước ngoài nghe nó sẽ kì kì, nó sai sai, đó, thì bên người ta cũng sẽ có những cái giống vậy. Thì, kiểu, mình hiểu được cái cái cái nội dung chung chung là được rồi, ừm, để hiểu được cái bộ phim còn lại thì sát sao quá thì mình nghĩ cái nào làm được thì tốt, còn không thì cũng không phải là một cái gì quá, gọi là, làm cho bạn ảnh hưởng đến việc xem phim của bạn.
Ờ. Ừm, đấy, đấy. Ừm. Ừ. Ừm, đúng rồi nhá. Chắc chấp nhận thôi. Ừm. À, đúng. Ừ, đúng thế. Ừm, đúng ha, ờ, cũng có những cái những cái trường hợp nó là như thế đấy. Và mình thấy á thì, ờ, ờ, có nhiều cái bô bộ phim ấy thì người ta cũng, ơ, gọi là, cũng, ơ, để nguyên các cái từ tiếng Anh ấy, thì, ờ, nhiều khi nó cũng cảm giác như là nó cũng có, ưm, có truyền đạt lại được cái cảm xúc nó nó có vẻ là nó nó nó tự nhiên hơn đấy khi mà chuyển sang, ơ, tiếng Việt, đấy thì, à à, ờ, ừm.
Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ừm, thì mình nghĩ là ờ, ờ, mình nghĩ là, kiểu, d dạo này mọi người sử dụng tiếng Anh trong đời sống nó cũng nhiều á, thì có những cái từ mà nhiều khi, ờ, chỉ cần để tiếng Anh là hiểu rồi chứ không cần thiết là phải dịch qua tiếng Việt nữa, ví dụ như mình kêu là "Ồ, bạn đó slay quá ha!" thì nhiều khi bạn cũng biết chữ slay đó có nghĩa là gì, ừ, đó, cho nên là nhiều khi giữ tiếng Anh luôn cũng được hoặc là dịch qua tiếng Việt cũng được. Nói s chung là toát lên cái ý mà cái cái bộ phim muốn nói là được.
Ừ. Ừ, thế đấy. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, nó cũng, ơ, độc đáo chứ, đúng không? Đôi khi nó lại cũng có có cái gì đó nó hơi teen, teen một tí, <chuckles> ơ, cũng h rất là hay. Ờ, thì, ờ, ừm, à, à, mình, ờ, cũng có có có có có cái vấn đề này nữa, thế thì, ờ, bạn thấy về, ờ, cái vấn đề, ờ, về chi phí sản xuất thì sao? Chi phí về chất lượng sản xuất ấy, thì, ờ, theo bạn ấy thì là, à, có cái cái cân nhắc nào về cái vấn đề này mà, ờ, trong, ơ, ưm, ưm, làm phim không?
Ừm. Ừm, ừm. <laughs> Ừm. Ừm.